Mmm, sempet ragu? Iya. Karena kalau awal-awal pasti nggak biasa banget ya, Mas. Terus, mmm, lebih ke transisi, eee, persiapan, eee, mentalnya aja sih kalau kayak gitu teh. Jadi, kayak emang kita tuh udah eee, misalnya kita masih pengen nggak bergaya seperti yang sebelumnya gitu. Kalau misalnya udah nggak terlalu pengen tuh, jadi kalau transisinya tuh jadi lebih gampang gitu loh, Mas. Soalnya kan kayak kita, “Oh udah deh, eee, cukup sampai segini,” gitu, "Capek nyari baju-baju yang aneh-aneh terus terus ribet-ribet gitu. Pengennya ya emang biasa aja." Nah kalau misalnya udah di mempunyai pemikiran kayak gitu, eee, kayak pindah ke gaya yang lain pun jadi lebih, eee, tena eee, we bebih bukan lebih tang ya, lebih gampang gitu loh, Mas.
Ah hah. Maksudnya gimana tuh? Transisi Oh, gitu. <chuckles> Gitu ya. Ah hah ah hah. Oh, lebih gampang. Tapi heeh.
Mhm. Misalnya kalau penyesuaian, eee, terkait dengan kepercayadirian, ya itu mah, eee, untuk saya sendiri sih tidak terlalu signifikan ya.
Oh, nggak signifikan?
Mhm mhm. Kecuali kalau misalnya emang dilihat, "Oh ng nggak pantes," gitu, ya udah. Nggak dilanjutin, kalau misalnya pantes-pantes aja mah okelah, mhm.
Oh. Dilanjutin aja ya, kalau pantas ya. Nah terus kalau misalkan ini, kalau tanda-tanda. Ada nggak tanda-tanda bahwa, in bahwa gaya itu, style itu itu benar-benar kamu banget gitu. Ada nggak? Apa tanda-tandanya, kalau ada?
Tanda-tandanya pasti lebih kalau untuk saya sendiri itu lebih ke ini sih, ngelihat di kaca ya pastinya.
Oh, lihat di kaca? Cermin gitu ya?
Ngelihat di kaca heeh, ngelihat di cermin terus ini cocok atau enggak gitu. sebenernya kan na kalau misalnya kita
Itu dari dalam hati, atau dari penampilannya langsung, Kak?
Dari, eee, apa, dari dalam hati juga sih, Mas, gitu. Kayak emang, "Oh ini cocok deh," gitu terus
Oh, gitu. Berarti artinya harus sreg juga ya?
Heeh. Mas, harus sreg juga, Mas. Kalau misalnya emang kalau misalnya nggak sreg gitu kayak emang nggak nah, kalau nggak sreg kita bisa tau kan, itu sreg atau enggak gitu pas liat di kaca. Itu biasanya kita jadi nggak pede gitu loh, Mas.
Oh, ngaruh komentar jadinya ya kalau nggak oke.
Mau keluar pun. Ngaruh. Jadi, kalau misalnya, "Oh ini cocok nih," gitu loh, eee, "gayanya," gitu. E ya udah aja. Pede kita mau keluar pun gitu kayak Mhm.
Terus kalau heeh. Kalau misalkan nyobain gaya baru kan. Nyobain gaya baru terus, Kakak lihatnya, "Wah ini belum asyik nih." Itu Kakak eksperimen dengan ganti atau campur gaya? Atau gimana, Kak?
Baru gimana? Mhm.